Heu waouh! <chuckles> Oui. Alors, tu as dit: «va te transporter» donc, heu, tu sous-entends quelle musique au singulier? Ben, c'est au pluriel hein, parce que la la musique, heu, m'accompagne depuis toujours autant que je me souvienne et effectivement, beaucoup de musiques me rappor me ramènent à des souvenirs, heu, très précis, donc heu, oh, heu
Ouais. D'accord. D'a dur, dur de répondre en en en en une seule phrase. A alors le, mmh, le souvenir le plus ancien que qui se rapporte, heu, qui se rapporte à la musique? Q quel est ton souvenir le plus précis et le plus loin?
Ah! Dur de répondre sur une musique. Ah, bah, c'est le le fait que quand j'étais, heu, quand j'étais vraiment, heu, enfant, heu heu, entre, heu, à partir de 3 ans je dirais, heu, je me je me souviens que mon père écoutait énormément de de jazz. Musique que que d'ailleurs j'ai pas, heu, enfin, que je n'écoute pas à l'heure actuelle que que sur laquelle j'ai pas passé ma vie ou quoi hein. Mais par contre, c'est vrai que si si tu me sors un Sidney Bechet, un un Glenn Miller, un Louis Armstrong, un Nina Simone. Nina Simone j'ai pu en réécouter quand même, heu et je pourrais en citer, Duke Ellington. Enfin, il y en a vraiment beaucoup, heu, je connais pas les titres, tu vois les les titres des morceaux. Mais par contre, si tu me, heu, si tu me mets un, mmh
Mmh. Oui. Oui.
un de ces morceaux
Un un morceau qui s'y rapporte, heu, in instantanément. Tu te retrouves à 3 ans?
je vais replonger. Ah ouais et puis si je vais revoir mon père et tout, mon mon mon père, heu heu, je l'ai perdu il y a il y a il y a 25 ans. Donc c'est c'est vrai que si si j'écoute ça, bon évidemment, heu, ça va me mettre les larmes aux yeux. Mais ça va aussi, heu rien que d'en parler, ça ça va me replonger dans une époque dont je suis tellement nostalgique. Parce que je pense qu'on a tous un peu la nostalgie de notre enfance et en tout cas, si l'enfance a été belle, ce qui a été mon cas, heu et et donc ouais, ouais, ouais, je replonge direct heu, les 2 pieds dedans quoi.
Oui. Bien sûr.

Bah et c'est c'est juste que c'était un ovni à l'époque, en plus d'avoir d'ailleurs, heu heu, les les frères bungataires là qui qui avaient leur casque sur, heu, il y avait un côté très ovni. En plus, heu, si tu as la chance de les voir ou de les avoir vu sur scène. C'est quelque chose qui qui t franchement, heu, si t si tu as un minimum de feeling avec la musique, je dis: «Si tu», parce que, heu, par exemple, ma mère, tu vois, n'a aucun feeling avec la musique. Heu, tu lui mettrais, heu, non j'ai tout hérité de mon père à ce niveau là, et heu, et si tu lui mets même l'album des Daft Punk, ça va lui faire ni chaud ni froid, mais si tu as un minimum de de feeling avec la musique, je pense que même quelqu'un qui n'est pas forcément, heu, dans l'électro, ne peut pas, heu, enfin c'est peut-être tout à fait possible, j'en sais rien hein, mais en tout cas, il y un côté difficile d'être insensible à cet album quoi. A arou Around the World, c'est quelque chose qui a touché tellement de gens. Même des gens qui, par exemple, ne, heu, ne ne ne s'intéressaient pas à la musique électro, mais qui n'a pas dansé sur Around the World à cette époque, quoi?
Ah. Ouais. Ça raisonne pas du tout, heu Ouais donc, heu, j'i Si tu dois, heu, parmi tous ces albums, heu, parmi, heu, tous les courants musicaux, heu, essayer de n'extraire qu'1 seule chanson, heu, ouais, c l'exercice est peut-être un petit peu difficile. Heu heu, mmh, si tu dois n'extraire qu'1 seule chanson, heu, ou aller, heu, un seul album peut-être, heu, pour essayer d'être un petit peu plus large. Est-ce que tu arrives, heu, à mmh, à à à vraiment sortir 1 seule chose, qui te ramène à à quelque chose de précis, ou qui est vraiment ton ton ton graal?
Oh waouh. <laughs> <laughs> Oh mais non. Mais non, mais je peux pas. <laughs> Ah s <scoffs> C'est tellement dur, c'est tellement difficile quoi. <inhales> Franchement, c'est tellement difficile, heu, de ce genre de questions, parce que, mmh
Ouais.
Le le, <scoffs> peut-être
Ton lien est peut-être trop fort avec la musique pour arriver à à à n'en dégager qu'1 seule?
d non, mais je réfléchis. Non, mais je réfléchis en même temps, c'est pas facile parce que te donner une réponse comme ça de but en blanc, heu, j'y ai pas réfléchi avant, heu, je dirais peut-être, mais j'en suis même pas sûr. Ça se jouerait entre, heu, entre les 2 albums que j'ai évoqués et qui n'ont rien à voir, heu, entre eux. Le peut-être le Bohémien rhapsody de, l en de la version Queen, heu, live à Wembley 86
Donc oui. Ouais.
ou le le Rollin' and scratchin' de Daft Punk sur l'album Homework. Qui pour moi est l'un des morceaux les plus dingues en électro. Peut-être pas le plus dingue, mais, heu, voilà, les 2 les 2 m'évoquent, heu, énormément de choses, et puis les 2 sont des morceaux qui pour moi, ne vieilliront absolument jamais.
OK.